Olha meu filho ele ele oscila entre 8 e 85 anos, né, então, assim, ele nunca foi de fazer birra, ele sempre foi de contestar, né, de contestar, hã, mas de fazer birra, de quebrar tudo exato, mas de quebrar tudo e a não, isso nunca.
Olha! Ok. De querer entender, né? Ok.
Eh, e teve uma situação muito engraçada, que eu falei: "Você vai ficar 1 mês sem Switch, então". Então tá, ele ficou 1 mês sem Switch, só que eu esqueci de devolver o Switch, e na verdade ele ficou uns 7 meses sem Switch. Quando chegou no, eh, quando chegou no Natal, que ele me falou: "Mãe, eu posso pedir para o Papai Noel, um jogo do Switch? Mas aí você me devolve". E aí, eu fui lembrar que <chuckles>
Olha. <laughs> Uau! <laughs>
que eu tinha que devolver o a o videogame da que tinha não, né, assim, que o videogame da criança estava ali, <chuckles> estava
Sim. Nossa, ele, além de super educado, é super paciente, né, porque qualquer outra criança já na 2º setman semana já estava te perguntando, né: "Ah, mãe, vai, dá, não não terminou ainda?" Passou 7 meses, então a criança estava enlouquecendo dentro de casa.
Se um é. Né. Mas eu acho que, porque também, ele se acabou que se distraindo com outras coisas. Aí foi nesse tempo, que ele descobriu o origami, e aí ele começou a aprender origami, e sozinho, assim, né, e aí a gente ia em uma livraria, e ele achava livros de origamis e fazia.
Aham. Olha. Aham.
Então, ele fazia é, sim.
Isso é super legal também. Que, ao menos, ele ocupa a mente dele, com outras coisas, né, ele continua modelando a mente dele, mesmo sem esses, ativações de tela.
Exato.